Здравствуйте!
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, какую роль играет музыка в вашей жизни?
А, огромнейшую! <laughs>
Мгм. А какую вы, кстати, любите музыку?
Ну, в общем, я очень Эм. Я не привязываюсь к какому-то определенному жанру, что слушаю только это или то. То есть, м, всё зависит от от музыки, от настроения, м, в общем, много факторов.
И я так же. Мгм. А вы любите на русском языке или больше на иностранном?
Но с муз Ну, чаще на иностранном, на русском у меня есть определенный контингент, <chuckles> скажем так, который я мо я могу послушать.
А я, кстати, когда была очень молодой, любила на английском, да, то есть я ничего не понимал, а теперь мне почему-то важно понимать смысл. Не знаю.
Ага. А теперь вы понимаете и на английском, и вам уже нен не не столько <chuckles>
Дань, там какой-то текст, то есть как? Русские, они могут такой вот текст вот придумать. У них т бывают такие глубокие какие-то и про любовь, и про страдания. То есть не знаю, как-то больше меня трогает.
Ага. Ага. <chuckles> <tsk> Ну мне иногда, э, текст не очень даже важен. М, иногда просто, м, даже музыка вот важна, какой-то ритм. Я могу и ин электронную музыку просто, м много даже, часто слушаю. А, например, во время
Мгм. Просто музыку без текста, понятно.
Ну да, там по сути нет текста, там просто музыка, какой-то бит интересный, н какая-то такая, э, очень она атмосферная, может быть какая-то лёгк какие-то легкие слова, фразы, ну, не не самые важные, наверно.
Мгм. А вы где ее находите, на "Ютуб"? Или у вас есть плейлист где-то, не знаю.
Я, наверно, ч Ну я чаще "Спотифаем" пользуюсь, потому что там удобнее плейлисты составлять, искать по плейлистам, и он иногда тоже на основе твоих вкусов что-то может интересненькое подкидывать. Вот. На на "Ютубе" тоже можно.
"Спотифай". Мгм. А вы любите, кстати, вечеринки, клубы? Там же много электронной музыки, там, танцевальной.
Да, ве о, да, кл клубы я люблю, но тоже зависит от музыки.
Мгм. Ну там всегда полно электронной-то музыки. Мне кажется, это популярное очень. А у вас есть, кстати, любимые диджеи или, может, были? Или, не знаю, хотите посетить концерт какой-нибудь, не знаю, Дэвид Гетта?
Мгм. Ну <chuckles> Ну и е есть много диджеев, которые нравятся. Но я, честно говоря, у меня проблемы с с именами. Я мало кого по именам запоминаю. Я музыку помню, а к кто это, где это, вообще могу за забы <chuckles>
Знаменитости там, знаете, какие-нибудь- Дэвид Гетта, Тиеста и
Ну, этих-то знаю, конечно, этих грех не знать. Ну мне, наверно, больше даже по душе, что-то не слишком такое популярное, ну, хотя и у
Тын слишком попсовая, да, для вас?
Да. Ну, хотя и у этих людей тоже есть иногда очень интересные композиции. Тиесто, например, мне очень ранний нравится, еще там, не знаю, пятнадцатилетней, может быть, давности. У него очень такие атмосферные были
Да, а у нас он суперпопулярный, потому что я сейчас нахожусь в Нидерландах, и он нидерландский, то есть, э, диджей. Он как здесь, я не знаю.
О, серьезно? Даже щас? А, да. Мгм, он тут как местная зв звезда. <laughs>
Ы М местные, да, самые известные, там, не знаю, суперпопулярный, все его боготворят. Но некоторые, кто действительно разбирается, говорят, что да, он попсовый, то есть, э
Ну да, ну, особенно щас я периоди Да, у меня периодически щас иногда тоже какие-то новые его композиции, треки прилетают, я слушаю так по обычно пролистываю, не очень интересно. А вот то, что вначале, ну, вообще часто такая закономерность, что музыкант интересен вначале, еще, может быть, до какой-то своей супермегапопулярности.
Фастфуд. Мгм. Да, а потом они подстраиваются под публику. Мгм. Согласна.
Да. Потом вот эта коммерция начинается. Может быть, им начинают диктовать какие-то условия: какие музыку какая музыка щас интересна, вот ты такую и играй. И уже становится всё банальное, как-то без безвкусно и неинтересно.
Мгм. Да, согласна. Да. Э, главное- не творчество, а деньги становятся. Я тоже такое замечаю часто.
Да, к сожалению, музыка и шоу-бизнес- это неотъемлемые части друг друга, потому что, ну, во-первых, музыкант тоже, как ему прожить? Ему как-то надо монетизировать свое творчество, правильно? Как-то кушать на что-то надо. Вот. И здесь, э, конечно же, шоу-бизнес, какие-то выступления, концерты, вечеринки, и получается, что тебе приходится, так или иначе, с этим сталкиваться.
М-да. Согласна. Но мне кажется, всё равно классно, если человек как-то находит баланс между вот деньгами и творчеством. Всё равно не предает себя ради каких-то денег. Ну и что- деньги, я не знаю. У него, мне кажется, и так уже денег столько, что нь хватит до конца жизни. То есть можно же выпустить какие-то классные треки, как из прошлого, то есть, или какой-то альбом, вдохновленный прошлым.
И Да. Согласна. Либо, может быть, уже как-то, э, творчество само себя изжило. Ну вот, может быть, у него нет уже каких-то и интересных, оригинальных идей, да, и что-то, и он просто по накатанной так что-то делает. Ну, ему что-то прилетает, какие-то <chuckles> бенефиты с этого, какой-то заработок, и он так вроде как живет, не особо уже наслаждаясь. А в вооб вообще музыканты, которые действительно сохраняют свое лицо на протяжении многих лет и не подстраиваются под вкусы общества, например, или под требования продюсеров,- у, вот я прям очень респект им, <chuckles> уважение.
Вдохновение имеете в виду? Мгм. Мгм. Согласна, кстати, да. А вы были когда-нибудь, кстати, на Ибице?
О, да! <laughs>
Любите, нравится вам?
Очень! <chuckles> Да, с Ибицей. А
Я тоже была. Да. Там к очень классные вечеринки.
Да. Да, согласна. А вы? М, хотела спросить, а вы там больше в каких, например, клубах были, если помните?
Да мы были только в "Паче".
Ага. Вот мы на нее-то, как раз от и
Самый популярный, попсовый. Я помню, мы пришли в "Пачу", потом опять в эту "Пачу", все хотели почему-то. Там были вечеринки как раз вот с этими знаменитыми диджеями. Но там было так много народу, это вообще какой-то ужас. Я даже, не знаю, потанцевать не смогла. Меня придавило между то есть там между людьми не было вообще расстояния, то есть нельзя было вообще ни пошевелиться Я не знаю, что там с этими вечеринками. Может, сейчас получше стало.
Ага. Да. Мгм. Да, ну, с Ибицей там тоже произошла такая коммерциализация, я бы сказала. Изначально остров был совсем по-другому, там больше хиппи, вот, э, эти люди обитали, устраивали свои тематические какие-то вечеринки. Потом он тоже
Мгм. Согласна. Вот это, кстати, очень классно, тематически.
Да. И и их сейчас тоже можно найти на Ибице на самом деле. Я даже как-то в кажется, была в группе какой-то подписана, там ру какая-то русская группа на Ибице, и там как раз таки они больше за такую, больше не некоммерческую Ибицу. И постоянно
Мгм. Вот это и есть классно, а там мне вообще не понравилось. То есть там какие-то люди очень странные были. Я помню, еще встретила людей, которые были в каких-то шлепках, знаете, как с пляжа пришли. Я думаю: боже мой, я там всегда какие-то платья, каблуки, макияж, ну, как обычно мы на вечеринку ходим. А там, э, в сланцах, не знаю, в шортах пляжных.
Да. Да. Как-то с Ага. Ну там, действительно, н просто в уже <clears throat> очень много завязано на деньги, и, действительно, там просто ты платишь за вход, и можешь с пляжа пойти в любой клуб, заплатив, не знаю, там 100 евро за вечеринку, и все тебя пустят, потому что ты оплатил. Э, действительно это немножко расстраивает. И да, у нас тоже были такие вечеринки, но мы вот в "Пачу" не заходили именно по этой причине, потому что н нам говорили: "Ой, там душно, там много людей, там оди "Пача" уже не та". <chuckles>
Странно. Мгм. Согласна. Так и есть. Там, знаете, вообще страшно. У меня паническая атака была даже. Там не пошевелиться, если вам захочется куда-то выйти, вы не можете. То есть вы как в толпе людей. Я думаю: господи, у меня даже дух перехватило, нужно быстрее выходить оттуда, это ужас!
Жесть. Очень сложно, да? М. Да, к сожалению. Ну, в каких-то клубах мы тоже такое встречали, в каких-то было более-менее нормально. Вот в в каких-то тоже вот н не ступить. Во и вообще думаешь: "Зачем вы столько билетов продаете? Ну вы видите вместимость клуба". Да. Они- кто все: вот деньги, деньги, больше, больше, больше. И это, конечно, тоже печально. Но но Ибица, конечно, своя атмосфера. Мне, знаете, там что нравилось? Даже не столько вечеринки, а сколько, что там всегда музыка, там, куда ты выходишь на пляж, там какая-то музыка в кафешках. <chuckles>
Да, нужно как-то регулировать, мне кажется. Мгм. Расскажи. Да. Я, кстати, тоже люблю вот эти вот все клубы. Можешь с утра на пляж прийти- и уже там какая-то вечеринка, так весело, я тоже- опа, танцую уже, классно там!
Да, там с утра до вечера. Или вот, например, мы жили не в самом городе Ибица, а вот в Сан-Антонио, и там у кафе "Дель Мара" тоже часто проходили какие-то вечеринки. Там можно было просто сесть, а, послушать музыку и там, не знаю, попить вино. Ну прям очень шикарно.
Мгм. Коктейльчики еще всякие там. Ой, да, классно. Я тоже обожаю. Еще на Миконосе классно. Там тоже, э, всякие вот эти клубы, вечеринки.
Да, там, конечно. <chuckles> Да, про Миконос греческий я слышала много раз. Тоже мне, тоже: "О, ты на Ибице? Вот тебе и туда. Тебе там тоже понравится". <laughs> И как там? А если сравнить с Ибицей, что вам больше нравится?
Да, вам обязательно туда нужно. Да. Миконос, конечно.
<tsk> А, и за д Там качество клубов друг другое, да? Получается, что там нет такого
Там вообще классно, там шикарно. Да, там, э, там вообще шикарные места есть, там Ой, я б вообще обожаю, там такие классные люди, вот как раз, э, модные какие-то, в классных костюмах, аутфитах, все такие подготовленные, куча вот этих баров, э, клубов. То есть вы выходите и можете идти, я не знаю, и в клуб, и в бар, и в ресторане, и вот эти вот, куча этих, м, пляжных тоже вечеринок. Вообще классно. На любой вкус можно найти.
Как я как мы писали. Мгм. Тоже, мгм. В общем, рекомендуете тоже, да? <chuckles>
Да. Как вы там еще не оказались?
Ну, я всегда почему-то думала, ну, как-то не знаю. Если я обычно вот с подружкой езжу на Ибицу, потому что у нас с ней такие похожие интересы и всегда хорошо всё проходит. Вот. У нас как-то, когда получается, мы такие: "А, давай на Ибицу!"- "А, давай, да!" Вот. До Миконоса, к сожалению, не не долетали еще. А там если
Мгм. Вот, в следующий раз.
Мгм. Там тоже много электронной музыки, да, ра различной, качественной, с диджеями, да? Угодно.
Да там, мне кажется, всё что угодно есть. Там же очень много даже всех знаменитостей тоже туда ездит.
Ну да, да.
Не зря же! Они могут в любое ну, любую точку на карте мира найти и поехать, но почему-то много их там. Да вообще классно, я люблю отдых.
<chuckles> Классно! Со согласна! Ну, я надеюсь, что я там побываю когда-нибудь. <laughs>
Да, тем более, если в Европе, тут достаточно легко, то есть и билеты купить, и
Да-да, в тут, в принципе, до И до И до Ибицы мне, что что что грешить, <laughs> довольно легко добраться из текущего места. Ну, мне просто не хочется даже одной, наверно, что ли, ехать. Хочется
Мгм. Нет, обязательно нужно с кем-то. Хотя, мне кажется, там, в принципе, и познакомиться легко, потому что там все такие люди открытые, такой вайб какой-то, не знаю, вечеринки, музыки, не знаю, все такие на расслабоне. <chuckles>
Да. Всем хорошо всё-таки. Да. И на одной волне тоже, всем всем нравится.
На одной волне, да. Мне кажется, познакомиться там вообще легко.
Ну, в принципе, да, вы правы. Возможно, и можно и одной съездить. <chuckles>
Но всё равно лучше с кем-нибудь. Например, куда-то пойдете одна, что там вы будете, вдруг какие-нибудь молодые люди пристанут, а так хоть не одна.
Ну да. Ну ну с Н-да, это тоже есть небольшая вероятность. Хотя у нас на Ибице никогда не было каких-то там происшествий, что хоть хотя там постоянно и ночью где-то ходишь. В принципе, всё было довольно-таки спокойно и безопасно.
Мгм. Ну да, там, наверно, всё равно много полиции, н хотя я тоже не слышала ничего такого. Ну и хорошо.
Ну да, всё-таки н не знаю, м музыка, видимо, как-то больше про позитив, чем про негатив. <chuckles>
Согласна.
Да, а у вас вот Мгм.
А вы никогда не ст А, давайте, задавайте.
Да нет, вы задавайте, я вас перебила. <chuckles>
А никогда не бывает, что вам хочется послушать музыку из прошлого, из своего детства, юношества, что-то такое?
Очень хочется! И я вообще дискотека 90-х у меня очень часто играет.
И у меня такое же бывает. Я иногда думаю: включу какую-то попсу, просто я не знаю. Думаю: какой ужас! Но воспоминания мне важны. Мгм.
<laughs> Да, мне кажется, там даже не дело не в качестве музыки там, или ещё что-то, а вот именно то, что твои ощущения, когда ты это слушаешь. Я как-то Мгм.
Да. Да, у меня сразу такие флешбэки из прошлого. Там недавно "Руки вверх" какие-то включила. Я думаю, мой молодой человек говорит: "Что это за дешевая попса? Это вообще что?" Он не понимает, а мне, а, наоборот, классно. Я вспоминаю, как мы с подружками там ходили на концерт, на дискотеки так, не знаю.
Да. Вот, и я тоже могу и <chuckles> Абсолютно согласна. Да, и у меня тоже так же. Вообще щас почему-то очень модно Меладзе стал. Вы не замечали, чтобы он постоянно <chuckles> везде? <chuckles>
Абсолютно, абсолютно! Но мне он никогда не нравился, потому что он же как бы уже стар был для меня, то есть мне больше нравились вот такие вот, не знаю, "Руки Вверх", что там еще модно было, "Фабрика звезд". А Меладзе, он уже ды такой был мужчина, сколько ему там лет было, я не знаю, 30-40? Мгм.
Ну да, он и щас не молодой, конечно. <laughs> Ну да, когда мы такими больше подростками было, да, наверно, ему так было.
Да, мне он казался, я помню, он приходил там на "Фабрику звезд", и мы всё думали с подружками: зачем он приходит такой старый?
Ну он был, наверно, больше из категории лю мужчин-певцов, которые родители слушают вот у меня. <chuckles>
Да, да, дак так и было, кстати.
<chuckles> А щас почему-то, откуда ни возьмись, у меня все, кто переехали из России там в Европу, особенно, они все просто: "О, мы идем на Меладзе, мы идем на Меладзе!" Ну
А сейчас его вся молодежь, да, любит? Как-то странно мне даже это, не знаю.
Да. И я не понимаю этот феномен Меладзе, как это случилось и почему, но ладно, довольно забавно. <chuckles>
Может, у них, э, по родине ностальгия, там скучают они, не знаю.
Вот мне иногда тоже кажется. Й я иногда щас даже, может быть, чуть-чуть больше могу что-то на русском послушать. А, может быть, я тоже это связываю, что в связи с миграцией какая-то ностальгия по культуре, по языку. <laughs>
Мгм. И у меня так же. Вот я говорю, д иногда могу включить какую-то ерунду просто, и вот из-за воспоминаний.
Ага. Да, из-за какого-то з знакомого контекста, вот что-то там было, всё это так тепло становится, что ли, знакомо.
Так и есть. Да, сразу такие, как будто ты, э, в прошлое снова какой-то на машине времени, да, уехал.
Да. Точно. Абсолютно точно! Забавно, как одинаковые в воспоминания и ощущения. <laughs>
Да. Спасибо вам большое за разговор. И хорошего вам
Спасибо, и вам тоже! <chuckles>